Totoo po, grabe talaga po na nakakapanlumo. Ano po kaya yung palagay niyo na parang pinakamalaking dahilan kung bakit nauubos yung mga hayop sa kagubatan natin?
Mhm. Mhm. Hmm, is isa rin siguro dito sa pinakamalaking dahilan ano, yung pagbabago din ng mga klima. Kasi, 'di ba, yung may, ah, yung mga hayop, 'di ba, parang, ah, kung s dun sila tumitira sa klima na alam mo yung kaya ng katawan nila, 'di ba. Pero dahil din sa pagbago-bago ng panahon, 'di ba minsan oo, 'di ba m meron nga akong napanood minsan na yung mga, ah, hayop sa mga sa dagat parang nag nag oo parang na mm, parang gano'n na nag-aano sila, lumilipat sila ng habitat sa ibang bansa, parang yung may mga may mga penguin nga, an anong tawag dun, may mga penguin na parang nagpunta dun sa isang bansa na hindi naman talaga sila dun nag ano, tumitira, mm, namamalagi, mm, oo, parang nagmigrate na sila, parang nagsimula lang daw sa 2, tapos hanggang dumami ng dumami yung gano'n. Kasi, 'di ba, parang, isang ano rin dahilan siguro yung panahon natin na pababago pagbabago-bago din ng panahon, ikaw ba?
Mm. Hmm, sabagay po. Opo. Kaya nga po, eh. Hmm, ano po yun? Ay, ah sa Netflix po ba 'yan? Our Ocean? Hmm. Namalagi <chuckles> nagmigrate na rin po sila 'no. <chuckles> M <coughs> <chuckles> Kulit. Kaya nga po, eh.
Eh
Ang kulit naman po nung ano, nung nabanggit niyo nga po na yun, parang ano po no mga tao, parang isa lang po yung naging OFW, tapos <chuckles> biglang nandiyan na yung buong angkan. <chuckles>
Mhm. Mm. Oo. Mm, parang ano na nga yun, eh, pinag-aralan kasi nila na in-obserbahan lang nila na, "Uy 2 lang 'to ngayon," tapos hanggang sa dumami na sila ng dumami hanggang isang, ah isang ano na sila dun kumpol na talaga sobrang dami na nila parang nasa libo na yata silang nandun mismo. Mm. Mm, oo. <chuckles>
Oo nga po, eh. Mhm. <chuckles> Tapos andaming naku. Pag mamaya sumayaw po yung mga penguin na yun 'no, happy feet. <chuckles>